Kung alam mo yung issue dun kay Doc ano ba yun kay Doc Willie Ong da ano merong bar merong product na ano na gumamit nung ano niya ng mukha niya which is AI Ginamit ng AI then kumalat siya na akala talagang siya yung nagsasalita kaya ang daming napaniwala, ang daming magulang na bumili, ang daming fan ni Doc Willy na bumili then after a couple of weeks nagsabi siya na hala hindi ako yan fake news yan gumanon, parang ganon. And ang dami talagang naniniwala lalo na pag yung ginagamit na tao is sikat di ba kumakalat talaga siya.
Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Mm. Oo. Oo totoo. Mm. kaya nga ako, ang ginagawa ko para mahiwalay yung totoo sa mga hindi pag nagaano ako, nagtitingin ako ng mga balita sa social media eh, talagang hinahanap ko yung mga kilala talaga na news sites o mga kumbaga yung alam natin na mula pagkabata hanggang ngayon, eh, talagang sila yung nagbibigay ng balita sa atin. Tulad ng ah, GMA ganyan yung ABS ganyan. Kaya ano talaga at yun nga minsan tinitingna pag nakita ko nagte-trending chine-check ko muna talaga kung itong nagte-trending na to, eh, talagang legit o hindi. Kasi nga, ah, ang hirap eh talagang, ah, sabihin natin mga matatanda ngayon, eh, mabilis na silang mauto ng mga balita na hindi totoo. Oo.
Oo, mm. Oo totoo. Mm. Oo. Mm. Opo totoo. Mm. Opo. Mm. Oo. Oo napapaniwala talaga sila. Mm, tapos ano pansin ko rin kaya ano mas lalong mas kumbaga mas sumisikat yung mga issues ngayon compare sa talagang healthy news kasi parang, ano, eh, aminin naman natin o hindi lalo na sa Philippines mas gusto natin yung chika kumbaga di ba nga natu natulingan tayong Marites ng Pilipinas kumbaga pa parang kumbaga dun tayo mas dun yung yung ibang Pilipino or yung ibang talagang ano is nagfo-focus dun sa mga bad side compare sa good side nung news na kahit hindi naman totoo pinapaniwalaan kasi mukhang totoo.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm.